Olha, não vejo uma pessoa de igreja. Eu sou extremamente apaixonada pela por acreditar em Deus, por ter Jesus na minha vida. Não gosto de religião, eu acho que a religião é um problema, então não é esse o ponto, mas sim a igre é Deus. E não foi de da igreja, foi de uma pessoa, eh, no dia das mães. Eh, no dia das mães aqui de Portugal, eu estava sentindo muita saudade da minha mãe e e aí no eh, eu trabalhava no lar de idosos, que é uma relação de amor que eu tenho por esse momento, né, de ver os velhinhos. E aí num num momento de uma missa, né, porque eles têm o hábito a fazer, eh eh, a missa, mas não tem a ver com a religião, mas sim da lembrança que eu tive. Eh, uma colega minha, que e eu acabei intitulando ela de tia, <chuckles> me viu chorar e me abraçou. E e aquilo ali foi muito significante pra mim, porque ela sabia que eu estava sentindo falta da minha mãe e e faz pareceu um abraço de família, sabe. Eu me senti abraçada, como se fosse acolhida pela minha família num momento de dor. Então, assim, foi muito interessante e marcou.
É. Uhum. Hum. Hum. Uhum. Hum. Uhum. Hum. Uhum. <chuckles> Sim, sim. Ó. É é muito importante, né, essas pessoas que e estão espalhadas em cada canto do mundo, que muitas vezes no nos fazem sentir como como es esta estamos em casa, né. É importante estar cercado por essas pessoas. Olha, esse tema é um tema muito bom, né, da gente conversar. Hã, espero que numa próxima vez, a gente também continue conversando sobre isso, tá bom?
É verdade. Isso! É verdade. Exatamente. Ai, eu gostei muito. Ai, que bacana! Aí, eu vou gostar muito de falar com você novamente sobre esse assunto, porque, de fato, eu me senti muito, a abraçada. <laughs> Obrigada.
Com certeza. Espero que a gente se fale novamente, então. Até mais.